Ah, eh, oke pernah sih Kak pernah tapi kayak mungkin ya ke overthinking dulu kali ya?
Boleh.
Karena aku lebih lebih sering overthinking sih Kak dibanding mikir matang sebenarnya.
<chuckles> Oke oke.
Jadi kayak ketika overthinking itu adalah ketika aku lagi apa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah aku tuh lagi ada masalah sama pacarku waktu itu kan, kayak ya udah nih aku tuh takut kayak pacarku bakal ninggalin pacarku kayak bakal selingkuh gitu gitu Kak karena aku tuh sebenarnya orangnya cemburuan banget kan Kak jadi ketika aku ngelihat pacar aku tuh, followers-nya nambah aja 1 Kak, aku tuh langsung overthinking Kak, sumpah.
Mhm. Iya sih kalau yang <laughs> Eee, oke-oke berarti emang Kakak tipikal yang gampang overthinking ya orangnya ya?
Iya Kak aku tuh gampang overthinking Kak kayak sesimple kayak misalnya tadi kalau aku bilang kan, kayak ngelihat nah aku tuh selalu ngeri ya itu jatuhnya jelek sih kak kayak over protektif jadi ya kan terlalu berlebihan kan, nah sesimple semudah kayak aku ngelihat follower dia nambah aja 1 Kak, mmm, siapa nih atau gak following deh following dia nambah 1 siapa nih baru dia follow kucari itu Kak biasanya Kak aku cari siapa nih, biasa aku tuh hafal kan siapa aja nih following following dia Kak habis di situ kayak muncullah pikiran-pikiran overthinking aku Kak kayak gitu loh Kak takutnya nanti dia nge-follow, eee, apa dia nge-follow, eee, apa namanya cowok yang mau modus ke dia gitu kan Kak, ya kayak gitu kan aku mikirnya Kak kayak ya udah jadi di situ tuh, pikiran yang berlebihan.
Mhm. <laughs> Oh iya iya. Waduh. Oke oke, ini overthinking Kakak nih? Overthinking Kakak ini, eee, muncul di, di momen-momen tertentu kah atau random aja kadang overthinking kalo ada pemicunya atau gimana tuh, Kak?
Mhm. Mhm, sebenarnya aku tuh, eee, lebih ke kalau misalnya lagi ada pemicunya aja Kak misalnya lagi pusing, lagi berantem gitu sama pacarku nah biasanya aku tuh ngelihatin itu Kak, atau ketika aku lagi pengen menyakiti diri sendiri aja biasanya, Kak.
Mhm. Waduh gimana, Kak?
Maksudnya bukan maksudnya itu kayak menyakiti diri sendiri bukan hal yang negatif kayak nyayat-nyayat gitu ya, lebih ke mengatur apa ya nge apa? Eee, mancing adrenalinnya atau mau berantem sama pacar misalnya Kak kayak nanya aja ngelihat nih dia nge-follow siapa atau ngelihat nih foto-foto lama dia sama mantannya gitu kan langsung lah tuh aku overthinking.
Oh oke oke.
Kayak gitu loh Kak menyakitinya itu lebih ke situ bukan ke yang arah negatif.
Wah iya ya ya Ya ya ya ya ya, eh, menurut, Kak?
Gitu nah, mhm.